طَب أنا هاقول لِك على حاجة، هل أنتِ آآ، من النوعية مثلًا ال اللي بتشوفي إن أنتِ لمّا بتصرِفي مبلغ صغيّر، بس المبلغ الصغيّر ده بيكون في حاجات كتير، آآ، بيخلّي الميزانية تخلص بسرعة والَّا أمّا تصرِفي مبلغ كبير مرّه واحدة؟
إمم. آه. إمم. امم، مشكلة المبالغ الصغيّرة دي، إن هي بتبقى سوسة وما بتحسِّسكيش تقعدي تدفعي هنا
الله ينور عليكِ.
هنا قليّل، هنا قليّل، هنا قليّل هوبّا دَفَعتِ خمسين يورو.
امم، صح، صح، صح، أنا زي أنا دايمًا أقول الكلمة دي لكذا حد يقول لي أنتِ بتصرفي قليل هنا وقليل هنا، قلت لهم: "يا جماعة بصُّوا، ال5€ هنا مع ال10 دي مع اليورو ده مع ال2€ والله العظيم بتلاقي في لحظة أنت صرَفت 100€ مرّه واحدة، وأنت ما أنتش حاسس ومقتنع إن أنت بتصرِف قليّل، لكن هي في الحقيقة، أنت بتصرف مبلغ كبير، أنت لمّا بتصرف مبلغ كبير بتاخد بالك. آه، لأ ده أنا صرَفت مثلًا هنا مث مثلًا 50€ مرّه واحدة في حاجة واحدة، لأ بتقَفي، إنّما لمّا بتصرفي هنا 10 هنا 20 هنا 5 هنا 2 هنا 3 بتحسي إن أنتِ إيه؟ لسه لأ، لسه بدري لسه بدري لسه بدري، دي بترُوحي راشقة في حيطة سَدّ، ما بتعرفيش تعدّي خلاص بقى، يعني دي وجهة نظري." <laughs>
بالضبط. آه. إمم. إمم. آه. إمم. بالضبط، بالضبط، لأ المصاريف الصغيرة آآ، يعني باحسها خبيثة، خبيثة جدًا، جدًا، ولو ما ركّزتيش معاها آه بجد، آه م هو ده اللي بيحصل، والمصاريف الكبيرة بقى وبعدين باحس إن الشخص بيبقى مسؤول مع المصاريف الكبيرة، يعني تبقي عارفة إن أنتِ بتصرفي فلوسِك فين، وعارفة هيتبقى لِك كام الميزانية، لكن الحاجات الصغيرة أنتِ بتقولي إيه يعني، ده هنا 5 وهنا 5 <tsk> أنا ما صَرَفتِش.
<chuckles> جدًا، امم. امم، ما أكثرها. <laughs> امم، امم. امم. امم، صح ما لا ما هي زي ما أنتِ قُلتِ وصف حلو أوي، السوسة، الخبيثة، اللي ما بتعرفيش هي جاية لِك منين ولا رايحة فين، هي دي فعلًا وصفِك بصراحة هايل فيها يعني. <laughs>
امم. آه. <laughs> بيخ <laughs> بخ! كيس الشيبسي اللي أنتِ دفعتيه. <laughs>
لا، لا، آه. أيوه، بالضبط كده، والله وبعدين ما أكثرها مع ابني الصغيّر بالاقي نفسي دَفَعْت مبلغ كبير قد كده، أنا بصراحة اتبسطت جدًا في الكلام معاكِ وباشكرِك جدًا مع السلامة.
امم. وأنا كمان. شكرًا ليكِ. مع السلامة.